สวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างคะ? วันนี้จะเที่ยง เที่ยงแล้วแหละ ใช้คำว่าเที่ยงแล้วเนาะ มีเมนูในใจสำหรับมื้อเที่ยงแล้วหรือยังคะเนี่ย?
ครับ อะฮะ ครับ เอ่อ จริง ๆ ก็เรียบร้อยแล้วครับ เพราะว่าแบบตอน คือเรื่องของเรื่อง คือตอนเช้าวันนี้ฝนมันตกใช่ไหม แล้วผมแบบก็เลยออกไปทำธุระ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แวะซื้อข้าว ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นมาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ประมาณนั้น ก็เลยได้จัดการเลยครับ
อ๋อ เตรียมพร้อม <chuckles> อันนี้ยังเลย ยัง ยังนิ่ง ๆ อยู่เลย ค คงหนีไม่พ้น เอ่อ อาหารญี่ปุ่นน่ะค่ะ <chuckles>
เออ อ๋อ เออ ครับ อ๋อ ชอบอาหารญี่ปุ่นเป็นพิเศษ อย่างงี้เหรอครับ?
อ๋อ ไม่หรอก วันนี้มันก็มืด ๆ ครึ้ม ๆ เหมือนฝนมันจะตกอะค่ะ ก็เลยไม่อยากจะออกจากบ้าน พอไม่อยาก อ เอ่อ ด้วยความที่อยู่ต่างจังหวัดอะค่ะ มัน มันก็ต้องออกไปไกลนิดหนึ่งในการหาซื้อ ไม่ได้ได้เดินออกไปปาก ซอย แล้วก็มีกินเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ ก็กำลังคิดอยู่ว่า อาจจะต้องใช้ เอ่อ บ หรือกำลังคิดอยู่ว่าจะกินอาหารญี่ปุ่น หรือว่าใช้บริการ เอ่อ แอปต่าง ๆ ของแอปอาหาร อะไรเงี้ยค่ะ เออ แต่ แต่พอพูดถึงเรื่องนี้ ก็ทำให้เรานึกถึงเทคโนโลยีเนาะ จริง ว่า เอ่อ ช่วยให้ชีวิตประจำวันของเราอะ ง่ายขึ้นไหม?
อ๋อ อา ครับ อืม อือ ครับ อ๋อ ครับ อือฮึ อืม ๆ ครับ จริง ๆ ก็ง่าย ง่ายขึ้นเยอะเลยนะ พูดถึงเรื่องเทคโนโลยี อย่างเช่น เรื่องอาหารเนี่ย <chuckles> จากเมื่อก่อนไม่มีแอปให้สั่งอะ เดี๋ยวนี้คือแบบอยู่บ้านก็แบบ
อืม ๆ ใช่ ใช่
กินข้าว ได้สบาย <chuckles> แล้วแบบมีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะ อะไรอย่าง เงี้ย เออ
<laughs> ถูก เออ เนาะ ถามว่ามันช่วยทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นไหม อันเนี้ยเราก็ยอมรับเลยว่าง่ายขึ้น